Que eles conheçam a cultura brasileira, né, que de uma época que ainda prestava na minha opinião. Acho que hoje em dia não tem muita coisa que presta então então tem que ser daquela época, então. Mas marcou minha vida, tanto é que o meus filhos eles eles têm acesso e eu eu faço eu dou um jeito deles poderem assistir e poder, também, experimentar essa magia.
Mantenham a cultura, é. Sim. Aham. Entendi. Aham. Ah, legal. Olha adorei falar com você. Obrigada, viu, por dividir a sua história, e
Oh, obrigado a você então e a gente está se falando então.
foi muito bom relembrar. Então está, foi ótimo. Tchau, tchau.
Tenha uma boa tarde.

Americanizar?
Americanizei, ih deu um deu um rolo aqui. <chuckles>
Aham, <laughs> acontece. Mas é é engraçado, né.
Então, mas esse, e e esse program sim.
Porque é um programa que, assim, eh, te marcou de alguma forma porque era muito diferente do que você estava acostumado, assim, e tem algum momento, assim, que te chamou mais atenção, que personagem, uma cena específica, assim?
Sim, absolutamente. O o começo, quando eu aprendi a estrutura do que que era aquele programa. E o que que era?
Ah, e te ajudou, e te ajudou a falar português rapidamente
Não, é sim, foi, eh, eh, o é esse programa mais que nada. Eu eu lembro que tinha tinha uns programa na na TV cultura, também, can Castelo Ratimbum também que
Nossa, você sabe que existe uma história que diz que a aquela J K Rowling, não sei, acho que é que ela copiou a história do castelo Ra Tim Bum, porque se você pegar, eh
Ah, J. K. Rowling, sim.